でしょうね、昨日まで、そんな事も思ってなかったかもしれないですね、攻撃するなんてね、また何かうん。
はいはいはいはい、僕、ひとりだけ、何かあのイスラエル人の知人が居るんですけど、女性ですけど、やっぱり兵役があったりとかして、女性でもはい、で、「私、パラシュート部隊に居た」とか言ってたので、やっぱり、何か、ちょっと、あの、我々かの、感覚からは、違う覚悟を持ってんだな、イスラエル人って、凄く思った事があって。
はい。 ありますよね、うん、はい。 うん。 うん。 うん、あれは何か、どこに対しての兵役なんですか？ほら、北あの南韓国だったら、北朝鮮って言うのは分かるんだけど
はい。 はいはい。
あれは、どこに対する何か、兵影響な想定してんですかね？戦争もう、それこそ、イランとかだったんですかね？
イスイスラム全体なんじゃないんですか？イスラムぜはい。はい。
全体に <chuckles> いや、あれは、あれ何ですかね？ちょっと色々、何か、あっちの方はね、しあの日本史とかは、ほら、ああいうので、あんまり学ばないんで詳しくは、どうなってんのか、分んないんですけど、ね、どこ何をうん、ちょっと不安ですね、あれもね
はいはい。 はい。 はい、確かに、はい、はい。
自爆テロとか、うん、ちょっとまうんね、おも思います。ああれはちょっと、今後どうなって行くか、もうイランもちょっとうんそれと、後ちょっと見守りたいですね、で、イランだけじゃなくて、やっぱイランのちょっとバディ国、仲間国の、ロシアとか
はい。 確かにちょっと、はい、見守りたいですよね、はい。 はい。はいはいはい。
で、中国とかも、「ちょっとどうなんの？」って言う、うん。
そうですね、その辺がちょっと怖くなって来ましたよね、はい。
そう、ま、あの、さイラン側に参戦するのも考えられるし、あれですよね、ちょっとトランプが、もし戦争をイランと突入になると、うあのね、あの中東、あの中国アジア系のあれあのあの軍力が削がれるって言う事だから、 北あのあれが動きそうですよね、中国とか台湾とかね。
はいはい。 はいはい。 はい。 はいはいはい、確かに。 はい、確かに確かに、はい。
うん、で、いろんな要素があるんで、あれは そう、どうなるんだろうっちゅうのは、ありますね。
はい。
そう、ね、本当にきそうそう、きな臭くなって来ましたね、何か。
何か、結構きな臭い世の中になって来てるはいはいはい。ま、ジャニーズで、どうこうって言ってる我々は、何なんだろうって言うのは、ちょっと思わなくもない。
<chuckles> 私達私達のレベルは、それなんですけど、<chuckles> ね、げ、ま、生活、何か影響あるか、ちょっと、ガソリン上がったぐらい、ジャニーズが、何かやっても別に影響ないよ、そんな感じなんですけど、ちょっとね、どうなるか、ね
<chuckles> 確かに確かに確かに確かに、はい。
ちょっと、戦争は気になります本当に。
うーん、確かに。

はい、お願いします。最近のニュースで一番驚いたことは何ですか？
お願いします。はい。 あ、最近だと、ほんとに直近だと昨日の都議会選。
はい。<chuckles> はい。はい、はい。
うん、私日本なんですけど、都議会選はあの、ま、あの、驚いたのは、あ、自民それでもこれだけ取ってるんだっていうのが
はい。はい。
うーん。あ、それとあと参政党がやっぱ伸ばしてたっていうのは、ちょっと嬉しいですね。参政党うん、参政党ご存知ですか？
ああ、なるほどなるほど。 うぞ存じてます、はい。
うん、ちょっとなんか、あの、ね、あの、こぼれ、あの、どこにも入れるとこないなら、うちんとこ入れてみたいな党なんですけど、あれが伸ばしましたね。うん、それがちょっと、ん、ま、あの、ま、驚いたのは、その自民がまだ二十何議席。それはちょっと驚きました。うーん、ちはい。
はい。はい。 <chuckles> はい、あへあへ。はいはいはい。はい、はい。 ああ、なるほど。僕はそれと同じそのニュースを見て、都民ファーストって、まだこんなになんか。 需要があるのかっていうのは、正直、ちょっと凄く驚きました。
うん。 ああ、ね。 あれは <chuckles> あれはやっぱ小池さんが上だから、その間中はっていう話ですよね？あと小池さんがううん。で、なんか小池さん、なんかいろいろやってたじゃないですか。なんかいろいろなんねんなんでしたっけ？えっと、ゆい無償化でしたっけ？教育の無償化もやあとなんかうんうん、うん。
ううん、まあ、そうですね。 はい、は あ、そうですそうです、そえす。あの、しす水道費用の、はい。
あ、そう、直近ではね、なんかニュースになってましたよね。受けが良かったんでしょうね。
はい、直近では、はい。 はい、はい。
そう、っていうのは、はい、そんなとこですね。や、とうん。
はい。はい、なんかけど なんかけど、あの、非常にこう、なんか、今困ってることに対してのなんかこう、票が凄く多いのが、なんかほんとにそれでいいのかなっていうのは、ちょっと、あの、見ながら思いました。<chuckles>
うん。 うん。 うすああ、そうですね。ああ、参議院選もそういうなったらまずいですね。
はい。 ななんか、ちょっとなれそうな気もしなくもないですよね。
<chuckles> あ、ちょっとちょっともう国民だけど、1歩先、2歩先じゃなくて、何十歩、20年-にじゅうねん先を見ようよっていうのが <laughs> ね。ううん、するべきですよね。そういう政治に持ってく。そうすると自民もなくなっていいんじゃないかなと思うんですけども。そう、わうん、どちらですか、もしかしたら東京？
はい、はい、はい。はい。はい、はい。 はい。はい。 確かに確かに。それはほんとにそう思います。 東京です、はい。
ああああ、じゃあ、もうものに <chuckles> なるほどね。あ、じゃあ、うこっち実はこっち、あんまりニュースんなってないんですよ。なんかちょっと朝1本、ポッてなるだけ？うそいうん、たあの、ちょっと、<groans> あの、ニュース番組によっては、あの、局によっては、全く昨日の触れなかったりして。うん、だ、ちょっとそうなんです。だから、私もちょっと福岡、地方なんですけど、あの、あれで、えっと、Yahoo! ニュースとかで拾っている状態で
もろに、はい。 はい。 あっ！ あっ！そうなんですか？ ふーん。あ、そうなんですね。 ああ、いえいえいえ。 ふーん、あ、そうなんですね。ふーん。
うん、あ、ま、いや、あれはやっぱちょっとね、都都選都議ま、やっぱ都民だけの話なんで、なかなか うん、ただ参議院選のいそぐ予測っていうのはあれでね、ちょっとああ、こういう感じ。
はい。 まあ、確かに、はい。 なんかなんか出た感じがしますよね。はい。はい。
そうですね。でも、うそれでもなんか自民減らさないのかなっちゅうのは、これだけ
ああ、ま、確かに確かに。はい。
ちょっと、うーん、不思議でしたね。
はい。